बिल्कुल, बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगा कि एक ये मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है लोगों को पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी रिश्तेदारी पैसे से बहुत बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि आजकल जो रिश्तेदार है वही सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा काम आता हैं आज के टाइम में जी, पैसा तो एक बाद की बात है, लेकिन ये है कि अगर कोई सुख-दुख हो तो सबसे पहले आपका कोई बड़ा भाई या छोटा भाई ही सबसे आगे आएगा, नहीं तो और कोई कौन ही आएगा, लेकिन लोग ये बिल्कुल नहीं समझते आप सही कह रहे हैं मानसिक रोगी ही बन चुके हैं आजकल लोग पैसे के पीछे इतना पागल हो गए हैं, ये हर चीज़ का झगड़ा ढूँढने लग गए हैं लेकिन मैं आपको बताऊँ आजकल जो टीवी वग़ैरह में भी लोग देखते हैं सोशल मीडिया पर, इससे भी मैं कहूँगा कि एक मानसिक उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है कि वह जैसा-जैसा टीवी में देखते हैं, वह अपनी आम ज़िंदगी में भी वही अपनाने लग जाते हैं, जो मैं कहूँगा कि वह एक बुरा प्रभाव भी डाल रहा है और उनके व्यवहार में बहुत ही बदलाव ला रहा है और यही आजकल के लोगों की मैं कहूँगा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वह और ये टीवी सोशल मीडिया उन पर कैसे प्रभाव डाल रहा है लेकिन वह धीरे-धीरे जब वह सब खो बैठते हैं, तब वह पछतावा करते हैं कि उनके साथ ये क्या हो गया लेकिन, ये वो तब तक बहुत देरी ही हो जाती है, आपका क्या कहना है इस बारे में?
अ, जी। जी। उम, जी, बिल्कुल। हाँ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बिल्कुल। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से या जो सीरियल होते हैं, उनमें दिखाया जाता है कि अ, जैसे दिखाया जाता है ना कि एक भाई किसी भाई के साथ ग़लत करा जैसे मूवी बनती हैं कि एक भाई विलन है और एक हीरो है, तो वो बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है और जो सीरियल होते हैं, तो उसमें भी दिखाया जाता है कि सास या नंद का रोल बड़ा खतरनाक दिखाया जाता है कि वह अपनी बहू पर जैसे होता है ना क्योंकि सास भी कभी बहू थी तो उसमें बहुत ज़्यादा अत्याचार दिखाया जाते तो अ, वो उनसे बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, लोग तो छोटी-छोटी बातों को भी कैप्चर करने लगते हैं, टीवी में देखते हैं कि किस तरह के से अत्याचार होते हैं तो आदमी अपने आप को वहाँ से रिलेट भी करने लगता है थोड़ा-सा तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा लड़ाई के लिए अ अ, आपको उकसाती हैं कि आप छोटी-सी चीज़ों पर ही बोलने लगते हैं और जो डायलॉग होते हैं ना, मतलब जो बातें आप करते हैं, वो भी कहीं न कहीं अ, ऐसे सीरियल से या टीवी से प्रेरित होते हैं, अगर लड़ाई होती है आपकी, क्योंकि आप जो देखते हैं ना बहुत जल्दी सीख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक माहौल जो होता है ना कि अगर आप एडजस्ट कर पाएँगे कहीं भी, तो मुझे लगता है लड़ाई की कोई गुंजाइश ही नहीं होगी चाहे आप अ, सड़क पर चल रहे हों कुछ गलती तो किसी से भी हो सकती है आप गलती के नज़रिए से देखेंगे, तो वो फिर लड़ाई आप नहीं करेंगे, लेकिन आप अपने एटीट्यूड पर ले जाएँगे उस चीज़ को कि हाँ, ये कैसे हो गया तो आप निश्चित रूप से लड़ाई करेंगे, आप क्या कहेंगे?
हाँ जी। हाँ, जी। हाँ, जी। हाँ, जी। बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ जी।

नमस्कार, आप कैसे हैं?
जी, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
मैं भी बहुत अच्छा हूँ और मैं आपको आजकल के बारे में अगर बताया जाए, आजकल के लोग इतने झगड़ालू हो गए हैं हर चीज़ पर, वह बिल्कुल ही झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हैं। मैं कहूँगा ये आजकल के, तौर-तरीकों की वज़ह से ये हो गया है कि लोगों के मन में इतना तनाव रहता है काम का कि, कि ओ, हर चीज़ में अपने कोई ना कोई दिक्कत ही रहती है उन्हें और वह इतनी टेंशनों में है आजकल पैसे कमाने की और आजकल की दौड़, भगदड़ में। वह उनके मन में इतना तनाव बन चुका है कि वह इस अच्छे मन से सोचे बिना ही हर चीज़ से लड़ने के लिए ही आ जाते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में?